Абсолютно ничего. Абсолютно вообще всё не нравится. Вот хотела вообще всё мимо. Вообще совсем всё. Особенно хотела отдельно упомянуть всеми любимый Новый год и Рождество.
Ага, всё мимо. Мгм. <laughs> Так, скажи, а в той стране, где ты живёшь в последнее время?
Я люблю уличные украшения. Во-первых, это красиво.
Ага. Как отмечается, где ты сейчас живёшь?
Но не в ноябре месяце.
Мгм. Почему не в ноябре?
Ну как почему? Потому что это ноябрь. До нового года еще 1,5 месяца почти 2.
Рановато? А, э, то есть тебе не нравится, что как будто слишком рано и уже всё о Новом, э, году и о Рождестве? Мгм.
Да. Да. Да. Да. С середины декабря по конец января по мне так достаточно. Вообще, считаю, кстати, вот как в Мексике 2 февраля только убирают у них какой-то праздник, убирают только 2 января, февраля прости, эти, м, рождественские украшения. Вот это круто, потому что январь в везде, даже где хороший климат, там в южной Европе часто такой хмурый, мрачный месяц, да. Вот как раз тут рождественские украшения в тему, а в ноябре они ну вообще никак не в тему.
Мгм. Мгм мгм. Да, мгм мгм. Мгм. Ну я тоже бы, конечно, сдвинула вот там, где я живу немножко, потому что нас вот 7 января уже всё, а, разнаряжают, а мне хотелось бы как-то вот наоборот на подольше это всё оставить, э. Ну, ришь, темно, да, м, чтобы пережить как-то это всё с огоньками, <chuckles> повеселее, посветлее.
Вот, вот. Мгм. Да. Да. Вот я как раз про это говорю. В этом есть своя логика, да, что в январе как раз таки вот самое оно, чтобы это весь январь горело. Ну ещё плюсом, наверное, потому что мы из этой культуры, где в январе мы празднуем Рождество, потом Старый Новый год, потом Крещение, если кто-то празднует, да, то есть. Но вообще, конечно, для меня это связано с тем, что вот темно мрачно, пусть хоть огоньки светятся.
Мгм. Конечно.